Até, muitas vezes, a gente quer comprar uma calça eu pra mim, a ma maior dificuldade é calça calças, né. Você vai comprar uma calça jeans se você vai numa calça, assim, de uma qualidade inferior, ela não tem, eh, o mesmo a o e ela não é uma alfaiataria perfeita, né, assim, parece não não não te serve bem. Aquele caimento, isso. E quando você compra uma calça assim, relativamente, né, de marca vamos dizer não eu não olho muito marca. Eu olho mais mesmo é o conforto e o e a o e o caimento, né. Mas, geralmente, essas roupas que que são mais, né, que tem um valor mais alto por causa do material, eles elas têm um caimento melhor, né. <chuckles>
Uhum. Uhum. Aquele caimento, né. Uhum. E sim. Uhum. É. <chuckles> É verdade, com certeza. E aí, acaba sendo um investimento bom porque vai ser uma calça jeans que você realmente vai usar. Né. E e vai estar ali no seu guarda-roupa e você sabe que vai dar certo, toda vez que você colocar, você vai se sentir bem com aquela roupa, que é importante isso também, né, porque a roupa, ela afeta muito a nossa autoestima, então
Algum eu Sim. Afeta demais, né, a cor hoje tem até colorimetria, né, pra gente saber qual o tipo de cor que combina. <laughs>
é importante que você se sinta bem. Uhum. É, é. É.
Mas eu acho que o eu acho que o preto combina com todo mun <laughs> O preto vai.
<laughs> <laughs> Sabe que eu acho que eu nem fico tão bem de preto, porque eu sou muito branquela e eu não tenho um contraste muito grande, que meu cabelo é mais claro também, então, eu confesso que eu acho que eu fico melhor de branco que de preto, mas eu não consigo abandonar o preto. Ele tá super presen
Ah, sim. Mas o De branco, é. O preto é o básico. E também, eh, eu gosto, assim, quando eu quando eu compro, onde eu não sei se você também é assim quando eu compro ou eu recebo ganho roupa, eu gosto sempre de doar. Fazer uma
Uhum.
rodar o guarda-roupa, né. Fazer uma troca, ali. Eu falo: "Se eu ganhei tal coisa, deixa eu tirar tal coisa." Eu tenho isso em mim, sabe, assim.
Sim.